देखिए अ, मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी है अ, कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरी ज़िन्दगी ना मेरी है ही नहीं। क्यों क्यों, क्योंकि लोगों की उम्मीदें समाज के मतलब होता है ना, कि जो अ, समाज के मानक हैं हर किसी की राय सब कुछ मेरे फैसले को ना अ, दिशा देने लगे हैं। वही निर्णय करते हैं कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। हर कोई कहता है कि ऐसा करो, वैसा बनो और अगर मैं कुछ अलग सोचूँ तो ऐसा लगता है कि कोई अपराध कर रही हूँ मैं अ, कोई ग़लत काम कर रही हूँ, है ना। ऐसे भावनाएँ मेरे अं अंदर जो है कहीं न कहीं से आने लगा है। और इसका प्रभाव भी बहुत पड़ने लगा है। अ, धीरे-धीरे ये तुलना ना और अपेक्षाएँ जो है मेरे आत्मविश्वास पर ना असर डालने लगे हैं। मेरा आत्मविश्वास जो है कहीं न कहीं डगमगा जाता है और मनोबल की भी कमी होती है और कभी लगता है कि मैं पीछे रह गई हूँ अ, तो कभी लगता है कि शायद मैं उतनी पर्याप्त हूँ ही नहीं कि मैं सबके सामने खड़ी हो सकूँ या कुछ कर सकूँ। तो मैं ना समझ नहीं पाती हूँ कि इन बाहरी जो समाज की अपेक्षाएँ हैं उनसे खुद को कैसे मुक्त करूँ और कैसे उनका प्रभाव जो है ना अपने ऊपर मैं पढ़ने ना दूँ? क्योंकि कहीं न कहीं हर चीज़ में, हर काम में, हर मतलब होता है ना कि कदम में यही होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये होता है यहाँ पर समाज में तो ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये ना मेरे लक्ष्य को मतलब कभी न कभी दिशाहीन कर देते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती हूँ कि सामाज के ये जो समाज है उनकी अपेक्षाओं का प्रभाव मैं अपने ऊपर कैसे ना लूँ और कैसे मैं आगे बढ़ूँ?
उ, जी। जी। अ, जी। <smacks lips> अ, जी आपने बिल्कुल सही बात करी अ, कि काफ़ी अ, समय हम अपनी ही अपेक्षा किसी और से करने लग जाते हैं। और आप ही नहीं ऐसे काफ़ी लोग होते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे सारे लोग ही तुलना का ये शिकार बन जाते हैं। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी अ, जिससे मैं आपकी अ, समस्या का समाधान दे सकूँ। तो आप ये बताइए कि, किन लोगों से आप अ, तुलना महसूस करते हैं या फिर आप अपनी तुलना किन लोगों से करते हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए मुझे?
हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी, देखिए अगर मैं बात करूँ ना कि अ, तुलना की कि अ, जब भी अ, ये जो है अ, बहुत ज़्यादा बार अ, शुरुआत जो है परिवार से ही हुई थी। अ, किन से मैं करती हूँ और एक्चुअली तुलना जो है ना वो मैं नहीं करती हूँ बाकी लोग करते हैं अ, शुरुआत परिवार से हुई थी। बचपन से ये सुनने को मिला है ये सुनती आई हूँ कि देखो वो कितना अच्छा है वो कितना अच्छा कर रहा है तुम क्या कर रही हो? अ, इनके बेटे देखो अ, उनके बेटे जो है ये कर रहे हैं या उनकी बेटी जो है ये कर रही है। तुम क्या नहीं कर रही हो क्यों नहीं कर रही हो या तुम क्यों ऐसा बन नहीं पा रही हो ये तुलना जो है ना परिवार से ही शुरू हुआ है कहीं न कहीं। तो अब तो जब देखते हैं ज़माना इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है आप बोल सकते हर कोई अपने जीवन का मतलब होता है ना, सबसे अच्छा हिस्सा दिखाता है वहाँ पर, है ना? और मैं अपने जीवन को अधूरे हिस्सों में तुलना करना शुरू कर देती हूँ और मतलब होता है ना ऐसा लगता है कि ये अंदर ही अंदर मुझे थका देता है कहीं न कहीं ये तुलना जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुका है समाज में और सोशल मीडिया के ज़रिए तो आप बोल सकते हैं काफ़ी हद तक बढ़ चुका है तो मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे मतलब इसके प्रभाव से बचा जाए?
जी। अच्छा। जी। अ, जी। आपने बिल्कुल सही बोला। जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया पे अ, काफ़ी लोग अ, तुलना के चीज़ों पे उतर जाते हैं। कि ये ये कर रहा है। ये मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी मान लीजिए। हाँ तो आपने ये भी बताया कि अ, परिवार से ही कहीं न कहीं इस तुलना की शुरुआत हुई थी। हाँ, तो क क्या आप एक ऐसी घटना अ, बताना चाहेंगी, जिसमें आपके परिवार वालों ने अ, किसी और से आपकी तुलना करी हो? उसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताइए?
हाँ जी, बिल्कुल। अ, मतलब अगर मैं बताऊँ कि कोई ऐसी घटना मेरे साथ जो हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि बचपन में ही अ, बचपन छोटे से ही जब अ, होता था कि कोई अ, किसी के बच्चे जो हैं कुछ करते थे या कोई उनको कुछ मेडल मिले या कोई अ, मतलब तारीफ़ मिले तो वहाँ से तुलना शुरू हो जाता। तो अ, यहाँ पर जो है अ, बहुत सारी ए जगह पर ऐसा ही होता था। जब मैं अगर अपने करियर की भी बात करूँ। तो अ, मैं मतलब होता है ना कि अपने अ, परिवार को हमेशा से समझाने की कोशिश की है कि अ, मुझे जो है अ, एक अ, कलात्मक क्षेत्र में काम करना है। और मैंने अ, उनको ये बारे में भी बताई थी कि मुझे बहुत अ, कंपनियों में या प्राइवेट्स कंपनियों में काम नहीं करना है। मैं एक कलात्मक क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। तो अ, हमेशा ही उनकी प्रतिक्रिया ये रही है कि देखो अ, फलाना की जो बेटी है, अ, बैंक में काम करती है, इतना पैसा कमाती है वो। और तुम कलात्मक क्षेत्रों में काम करके तुम क्या अपना भविष्य बनाओगी? या तुम क्या करोगी? और मैं हमेशा से ही मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। और उनका हमेशा ये कहना था कि तुम क्या करोगी इसमें? ना तुम्हारा जो अ, आय स्रोत है वो एक अ, स्थिर रहेगा। अ, कभी पैसे कमाओगे, कभी पैसे कमाओगे नहीं। तो इसमें तो तुम्हारी कोई भी मतलब होता है ना कि स्थिरता रहेगी ही नहीं। तो उसकी बेटी यहाँ काम कर रही है, उसके बेटे वहाँ काम कर रहे हैं तो तुम्हें क्यों ऐसा करना है? तो ये जो घटना है ना, मेरे साथ फिलहाल में ही अ, जब मैंने अपना क भविष्य का चुनाव किया था कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, तो वहाँ से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पनपने लगा है और ये प्रभाव जो है ज़्यादा बढ़ गया है। कि मैं अपनी इच्छा के विपरीत जाके कोई काम करना उनके लिए मंज़ूर है। पर मैं जो चाहती हूँ वो नहीं कर पाती हूँ। क्यूँ? क्योंकि समाज की अपेक्षाएँ और जो माँ-बाप की अपेक्षाएँ हैं उनके लिए मैं अपने जो इच्छाएँ हैं उनको मारनो मारना पड़ेगा। ऐसी जो प्रभाव है ना उसकी वज़ह से मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है कि ये तुलना क्यों हो जात मतलब क्यों होते क्यों है?
जी हाँ। अच्छा। इ जी। अ, आपने अ, काफ़ी अच्छे से बताया कि अ, जैसे आपने तुलना के बारे में कि कहीं न कहीं अपने ही माँ बाप अ, तुलना कर देते हैं कि उसको ये मेडल मिला है या फिर वो अपनी लाइफ़ में इतना अच्छा कर रही है। हाँ, तो आप मुझे ये भी बताइए जैसे आपने पहले भी अ, ज़िक्र करा था इस चीज़ का कि सोशल मीडिया पर भी हम कहीं न कहीं काफ़ी लोगों को देखते हैं और कहीं न कहीं ना तुलना का तुलना करने लग जाते हैं खुद की। हाँ, तो क्या आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं और अ, समय बिताते हैं तो किस तरीके की सी तरीके की चीज़े आपको प्रभावित करती है, उसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताइए?
अ, हाँ जी, अगर मैं बोलूँ तो हाँ जी, सोशल मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा आजकल एक सनसनी अ, मतलब बताने की ये जो ट्रेंड है बन चुकी है। शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही चलाती हूँ, कभी-कभी बस देखने के लिए अ, खोलती हूँ कि अ, मतलब क्या चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है? लो कौन क्या कर रहा है? और फिर आधे घंटे तक अ, दूसरों की ये अचीवमेंट्स जिन्होंने कुछ हासिल किया है या जिन्होंने कुछ किया है, उनको देखते रहती हूँ और अ, उनसे प्रेरणा लेने की जगह पर अंत में खुद को ओ और छोटा महसूस अ, करना शुरू करती हूँ मैं कि उन्होंने तो ऐसा कर लिया, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है। तो शायद बहुत ज़्यादा ये मतलब होता नहीं कि यूज़ करने की वज़ह से या बहुत ज़्यादा समय जो है सोशल मीडिया में बिताने की वज़ह से भी मेरे अंदर ये चीज़ें आ रही हैं या क्या है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं प्रेरित होने की जगह पर जो है और ज़्यादा अपने आप को छोटा महसूस करती हूँ, ये ज़्यादा यू मतलब होता है ना कि इसका समय जो है सोशल मीडिया में ज़्यादा बिताने की वज़ह से।
अ, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने अभी-अभी बताया कि आप सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं अ, ख़ुद की ही तुलना करने लग जाती हैं। अ, तो इस चीज़ के बारे में बताइए कि ये जो अ, तुलना है आपके मूड या काम को कैसे प्रभावित करती है? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि अ, मूड को मूड को कैसे प्रभावित करता है, कभी-कभी तो दिन भर उसी सोच में ही उलझी रहती हूँ। अगर कोई दोस्त मतलब कुछ हासिल कर ले या अ, मतलब सोशल मीडिया में ही किसी को किसी की अचीवमेंट देखूँ तो मैं ख़ुद पे ही और उलझ जाती हूँ, तो ख़ुशी के इस देखिए ख़ुशी तो होती है। साथ-साथ में एक अंदरूनी जो बेचैनी है ना वो भी होता है मेरे अंदर कि मैं क्यों नहीं कर पाई? अ, हमेशा से ये तुलना मेरे अंदर भी कहीं न कहीं आ जाता है फिर काम में ध्यान भी नहीं लगता है और अपने ही प्रयासों को मतलब होता नहीं कि अ, छोटा महसूस करने लगती हूँ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये जो अ, पूरा दिन भर का दिनचर्या है या मेरे अम, पूरे दिन में अपने आप को अ, मतलब मेरे मूड में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव प डालता है ये। अ, अपने आप से उलझना, छोटा महसूस करना और कुछ मतलब होता है ना कि करने का मन ना होना। तो हाँ, बिल्कुल इसकी वजह से जो है मेरे मूड में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है।
जी। अच्छा। अ, जी, मैं आपके अ, समस्या को अच्छे से समझ चुकी हूँ अ, और मैं आपको ना कुछ सुझाव देना चाहूँगी। जैसे कि आपने बताया कि आप सोशल मीडिया चलाती हो और कहीं न कहीं खुद की तुलना पे ही उतर जाती हो कि जैसे अ, इसने ये हासिल कर लिया या फिर इस आज ये इस मुकाम पे है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जीवन में कभी न कभी अ, कहीं न कहीं आपसे हमेशा लोग कुछ न कुछ स्तर पर आगे रहेंगे ही। हाँ, <clicks tongue> तो आप हर किसी को तो पीछे नहीं छोड़ सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में अ, पहले से बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो हमारी तुलना ना खुद से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं होनी चाहिए कहीं न कहीं अ, क्योंकि ह जैसे आप चलो उनसे आगे निकल गए, फिर आपको कोई और इंसान मिलेगा जो आपसे कहीं न कहीं आगे खड़ा हुआ मिलेगा आपको। फिर आपसे अ, उसी तुलना में या उलझनो में उलझी रहेंगी, हाँ तो मुझे ऐसा लग लगता है कि जैसे सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो हमेशा अ, लोग अपनी वो नहीं होता एक परफ़ेक्ट लाइफ़ को ही दिखाते हैं, जिनसे जैसे इंस्टाग्राम की बात करूँ या फिर मैं किसी और ची क्योंकि वहाँ पे ना अ, बुरी चीज़ जो भी उनकी लाइफ में बुरी चीज़ें होती हैं, वो कोई नहीं दिखाना चाहता। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा सोशल मीडिया अ, वग़ैरह को थोड़ा-सा कम करना चाहिए, जैसे आप अ, ज़्यादा चलाती है, तो उसपे थोड़ी-सी कमी करें आप अपने सोशल मीडिया पर और आप अपनी प्राथमिकता और मूल्यों पे ध्यान दें कि आपको जीवन में क्या करना है? और आपको कहाँ पे कौन-से अ, आपके क्या-क्या जीवन की चुनौतियाँ हैं? उनको बिल्कुल वो करना है, सामना करना है उनका, उनपे खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमेशा हर एक इंसान अ, आप से आगे कोई न कोई तो मिलेगा ही आपको। तो कब तक आप अ, वो नहीं होता कि उस होड़ में भागती रहेंगी? तो आपकी दौड़ है ना वो होड़ है वो खुद से होनी चाहिए कहीं न कहीं और आपकी जो लड़ाई है, वो खुद से होनी चाहिए कि हाँ, अगर मैंने लास्ट ईयर इतना करा, तो इस साल में और अपने में खुद में अ, बदलाव लाऊँगी और अच्छे बदलाव वो लाऊँगी। कहीं न कहीं और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको थोड़ी सी सीमाएँ बना लेनी चाहिए अ, तुलना वाली और थोड़ा विचारों को भी चुनौतियाँ देनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि अ, वो लोग ये हासिल कर रहे हैं या फिर तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और एगए ताकि उससे ना कुछ एक सतारा सकारात्मक तुलना वाली चीज़ आएगी आप आप, में वो नकारात्मक तुलना नहीं होगी ताकि आप भी अपने जीवन में अच्छे अ, मकाम पर पहुँच सकेंगे। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी। जी, बोदय बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके लगा कि मुझे सबको ख़ुश करने की नहीं, खुद से सच्चा रहने की कोशिश करनी चाहिए। और आपकी ये जो सुझावे है अ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं बिल्कुल इसमें मतलब अमल करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा इस चीज़ को कर पाऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
अ, जी। अ, आपको भी अगर कोई और भी अ, समस्याएँ आए तो अब मैं यहीं पे ही हूँ। आप मेरे से बात कर सकते हो। आपके समय के लिए धन्यवाद।